เอาจริง ๆ ก็เหมือนสะกดจิตตัวเองค่ะ แล้วก็หาอะไรเพลิดเพลินระหว่างงาน อาจจะแบบว่าเมาท์มอยกับเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนร่วมงานบ้าง อะไรอย่างเงี้ย เพื่อให้บรรยากาศงานมันแบบโอเค อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แหละ แต่ว่ามันหนักเข้าค่ะ อันเนี้ย ก็คือรู้เลยว่า ตัวเองอะตัดสินใจที่จะเลือกความสุขมากกว่าอะค่ะ อา
เราทำยังไงอะคะ? อืม ค่ะ อือฮึ อ๋อ ค่ะ เลือก แล้วไอ้การเลือกความสุขมากกว่านี้เราทำแบบไหนอะคะ?
ค่ะ ก็ลาออกสิคะ <chuckles> จะไปรออะไร <laughs>
แต่งานประจำ ใช่ไหม <laughs> โอ้โฮ ลาออกเลยเหรอคะ แบบไม่ลองว่า อา ขอแบบว่าเปลี่ยนงาน หรืออะไรอย่างงี้ ไม่ ใช่ไหมคะ ก็คือลาออกเลย อา แล้วหลังจากที่ลาออกแล้วเราทำอะไรต่อคะ เพื่อ <tsk> เนี่ยค่ะ เลือกตามความสุขของตัวเอง?
ใช่ค่ะ อา ใช่เพราะว่า ค่ะ แบบว่าเลือกตาม พอเราลาออกแล้ว ใช่ไหมคะ เราก็คำนวณมาดีแล้วนะตอนนั้นว่า แบบว่าเงินน่ะก็พอใช้แหละ แต่ว่า เพราะว่าต้องเล่าก่อนว่า ก่อนที่จะลาออกอะค่ะ ก็มีการตระหนักถามตัวเองว่า เออ ถ้าเราจะลาออกเนี่ย เราจะไม่ได้มีเงินประจำแล้วนะ เราจะทำยังไง วางแผนยังไง ไรเงี้ยค่ะ ก็คือวางแผนว่า อาจ
ค่ะ ค่ะ อืม ก็เท่ากับว่า เรามีการวางแผนก่อนลาออก ถูกต้องใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ ช่วงแรกอย่างที่บอกว่า วางแผนไว้อย่างดี ใช่ไหมคะว่า อย่างน้อย ๆ น่ะ 6 เดือนนี้ ฉันไม่ต้องทำอะไรก็ได้ ฉันก็มีความสุขได้ เพราะว่าฉันมีเงิน อา เขาเรียกว่า มั่น
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ เป็นการจัดการเรื่องเงินได้ดีค่ะ วางแผนได้ดีมาก <laughs>
ใช่ค่ะ มั่นหน้าค่ะ เขาเรียกว่าเป็นคนมั่น หน้า ว่า แบบว่า
เอ๋ มันต้องมีเหตุการณ์อะไรต่อเนื่องมาอะค่ะ อยากที่จะรู้แล้วเนี่ยค่ะ <laughs>
ใช่เลยค่ะ พอที่ว่า วางแผนไว้แล้ว ดีแล้ว ใช่ไหมคะ? บังเอิญไงค่ะว่า รถแบบว่าต้องต่อประกันอะเนาะ ลืมคิดถึงไงคะ อา เงินก็ต้องใช้ อา เงินกินอีก อยากไปเที่ยวอีกนู่นนี่นั่น เงินก็หมดไงคะทีนี้ ความ สุข ที่ได้มานั้นมีระยะเวลานิดเดียวเอง มันก็จะต้องกระเสือกกระสนตัวเองนี่แหละค่ะ ไปตามล่าหาเงินอีกรอบ <chuckles> ค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ก็คือมันมี ค่ะ อ๋อ ก็เท่ากับว่ามัน ไอ้การเงินที่เราวางแผนไปเนี่ย มันเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยจากความที่แบบ เออ มันมีค่าใช้จ่ายงอกขึ้นมา อืม ก็เลยทำให้เราต้องวางแผนใหม่ ค่ะ แล้วหลังจากนั้นเราวางแผนยังไงต่ออะคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่

ใช่ แล้วก็ขยับเมาส์ในแบบว่า เขาเรียกว่า จะมีแบบเขาจะจับเป็นค่า UR UR ก็คือไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรนะคะ เป็นเรตของอะไรก็ไม่รู้ แต่ว่าเป็นการที่ถ้าเราไม่ขยับเมาส์ หรือคลิกอะค่ะ มันจะสามารถตีเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลย อันนั้นน่ะ เราเริ่ม รู้สึกไม่มีความสุขแล้วนะคะ แบบว่า "อ้าว ไหนว่า ไหนว่าแบบสบาย ๆ ไงแก" อะไรอย่างงี้ <chuckles>
ค่ะ อืม งั้น ค่ะ อืม แล้วมันทำให้เราแบบว่าเริ่มเครียดกับตรงนั้น แล้วก็อยากที่จะหางานใหม่ใช่ไหมคะ?
ค่ะ ใช่ ใช่เลยค่ะ แล้วก็ อ่า อย่างที่ว่าพอทำงาน งานมันก็ เงินก็ดีอะค่ะ พอทำได้สักพักหนึ่งเนี่ยเราก็มีเงินในกระเป๋าแล้วไงคะ ทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าหลังจากนั้นน่ะ เราของานอะไรที่เป็นแบบเรามีความสุขด้วยได้ไหมอะ ไม่ต้องเป็นแบบว่า
อืม ค่ะ อือ ขอเลือกแล้ว
ใช่ มาบังคับเราเป็นเหมือนหุ่นยนต์ เออ ใช่เลย
ขอเลือกความสุขแล้ว ค่ะ เราก็ออกจากพรอเจกต์นั้นอีกไหมคะ?
ก็คือจบ อ่า สัญญา เขาก็ถามเราแหละค่ะว่า "เราจะต่อสัญญาไหม?" อะไรอย่างเงี้ย เราก็ให้เหตุผลเขาไปด้วยว่าแบบ "อา เราไม่ว่าง" อะไรเงี้ยค่ะ คือเราแบบทำต่อไม่ได้ อะไรเงี้ย เราก็เลยเลือกความสุขส่วนตัวดีกว่าค่ะ สุขภาพจิตมันก็ดีขึ้นน่ะค่ะ อา
ค่ะ อืม ค่ะ ของตัวเองมากกว่า อือ แล้วรู้สึกว่าช่วงนั้นน่ะ เอ่อ ขอโทษนะคะ แล้วก่อนที่เราจะปฏิเสธเขาไปเนี่ยค่ะ เรามีงานใหม่มารองรับหรือยังคะ?
ค่ะ ค่ะ ยังไม่มีค่ะ เป็น ความ เป็นความมั่นอกมั่นใจว่าเรามีตัวเลือกเนาะ แบบว่า "เดี๋ยวเราก็ต้องได้ไปเจออะไรดี ๆ สิ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เดี๋ยวอยู่บ้านว่าง ๆ สักแบบเดือนหนึ่งก็ได้ อะไรอย่างเงี้ย "ช่วงเวลานั้นก็หางานทำไปแก" อะไรเงี้ยค่ะ พูดกับตัวเองนะคะ อันนี้ <chuckles> เออ ค่ะ
อืม <chuckles> โอเคเลย อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ <chuckles> อา ในที่สุด เราก็คือหางานใหม่ได้เรื่อย ๆ ใช่ไหมคะ? อืม
ใช่ค่ะ แล้วก็ไปเจอกับงานที่รู้สึกว่า อา เงินก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบ เป็นแบบค่าเยอะขนาดนั้นเนาะ อะไรอย่างเงี้ย ไม่มีความสุขระหว่างงาน ระหว่างการทำเนี่ย ก็รู้สึกว่า อ่า เราเดินออกไปกดน้ำได้ โดยที่แบบไม่ต้องมากังวลเรื่องเมาส์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็รู้สึกว่าอย่างที่บอก
ค่ะ อืม ค่ะ ก็คือค่อนข้างอิสระกว่างานเก่าค่อนข้างเยอะ ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากการขยับเเมาส์ใช่ไหมคะ?
ใช่